Olha, eu queria compartilhar com você. Eh, um problema que eu ando tendo assim, por conta de não ter uma não fazer uma higiene do sono muito boa, sabe. Antes de dormir, eu eu tenho muitos estímulos e eu acabo chegando para dormir ainda muito agitada. Então eu queria sim, se você puder me dar alguma dica, eh, se você precisar fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Eu estou aqui disponível e quero sua ajuda, hein. <laughs>
Certo. Hum. Tá. Lógico, com certeza, vamos tentar entender o que que pode melhora, para melhorar a qualidade do seu sono. Hoje hoje você dorme e acorda no mesmo horário?
Ah, eu estou precisando muito mesmo, viu, porque Eu acordo no mesmo horário, mas dormir não. <chuckles>
Tá, é uma grande dificuldade da maioria das pessoas mesmo, né.
É.
Mas assim, você tentar ir para a cama e não dorme, ou você vai pra cama em horários diferentes também?
Não, eu tenho dor eu tendo tenho ido pra a cama já, assim, eu tenho trabalhado o máximo que eu posso, e aí eu vou pra a cama eu tomo um banho, às vezes, porque o banho acaba me acordando, é bem o contrário assim, muitas pessoas, né, fala: "Ai, toma um banho pra você descansar, pra relaxar". Nossa, eu tomo um banho, eu acordo.
Uhum. Ah. Uhum. Hum, sim, acontece com algumas pessoas. <laughs> Com certeza.
É pra despertar. É, então. Então não funciona muito para mim, eu tento, eh, tomar banho antes de começar meu 3º turno de trabalho, né. <laughs> Aí eu tomo um banho, aí, eh, eu trabalho um pouco mais, e depois, eh, eu já m eu já esse meu 3º turno, eu já tô de pijama, <chuckles> porque é online que eu trabalho. Eu já vou de pijama trabalhar, e aí depois eu vou, escovo os dentes, e aí, eu acho que também esse é meu problema, eu deixo pra esse essa última hora aí, meia horinha, pra dar uma olhada nos grupos de WhatsApp, que eu não consegui ler. Dou uma olhada no Insta, sabe, então, essa coisa de ficar na tela, eu acho que tá me atrapalhando também, sabe.
Uhum. Tá. Ah. Uhum. Uhum. Hum. Certo. Olha, se não tá atrapalhando, com certeza não tá ajudando. <laughs> Porque acaba sendo um estímulo a mais, e muitas vezes até, assim, de você começar conversas, que aí se desenrolam, ou de você ficar irritada do principalmente com o grupo, né, com determinados assuntos que acontecem. Então talvez seja uma boa estratégia pra você, olhar os grupos, e as coisas, de manhã, quando você tiver começando o dia, sabe, e não à noite. E à noite
<chuckles> É verdade, é verdade. Uhum. Ai. É verdade. Uhum. Verdade. Tentar acordar uns minutinhos antes, pra poder fazer isso, né.
É, exatamente. E e e à noite, eh, tentar fazer uma coisa mais assim, de tudo o que vai te desacelerando a mente e o corpo, sabe. Eh
E aí você uma dica para me dar em relação a isso? O que que seria, eh, exercício, eh, respiração, f um cházinho, se bem q que cházinho hum, eu já tentei cházinho, e não deu muito certo. Por quê? Porque chega no meio da madrugada, eu tenho vontade de ir ao banheiro. <laughs>
Você não gosta. Certo. É, tem tem essa questão com o cházinho, também tem gente que se adapta bem e gente que não se adapta tanto, né. Porém, tem algumas outras coisinhas, assim, que deixam o corpo já num clima de dormir. Uma delas, por exemplo, é mesmo quando você estiver terminando esse 3º turno aí, que você já tá de pijaminha, eh, deixar a luz um pouquinho mais baixa já, pra o seu corpo entender é, mesmo enquanto você trabalha. Não precisa ser tipo escuro, claro, mas assim, não pode ser uma luz de escritório, como se fosse, tipo, duas da tarde. Exatamente. De repente, uma luz amarela, uma luz um pouco mais indireta, para o seu corpo já ir entendendo que aquilo é o final do expediente, não o começo, nem o meio.
Exato, não deu certo. Pois é, pois é. Ai, me diga. Aham. <laughs> Enquanto eu trabalho, você diz? Hã. Sim. Aquela branca. Uhum. Entendi, boa.
Tá, imagina como se você tivesse num escritório e o sol se tivesse se pondo ali. É tipo é hora de ir embora, hora de ir para casa, sabe.
Que legal. Boa. Uhum.
Pode ser uma boa. Existem também alguns aromas que dão uma bela relaxada no corpo e isso pode te ajudar quando você terminar o trabalho e for para a cama, você pode comprar óleos essenciais de lavanda, eh, tem alguns que são até misturas assim, tipo geralmente tem os nomes, é, geralmente tem uns nomes subjetivos do tia tipo boa noite, relaxamento, sabe, <laughs> aí é tipo lavanda com camomila.
Uhum. Ai que legal. Hum. Já preparado, né. <laughs> Ah, legal, tem como chama aquela, tem aquela empresa de óleos, mas se bem que eu acho caríssima, aquelas eh eh do terra, não é do terra?
Ah, sim, mas nem precisa ser essas cariss carérrimas não. Aonde você mora tem Amazon?
É muito caro, né. Acho uma besteira aquilo, né. Tem.
Então na Amazon, se você entrar lá e colocar olha, óleos essenciais para dormir, vai aparecer uma quantidade gigantesca. E aí esses você pode, eh, esfregar nas mãos, por exemplo, e dar um cheirar um pouquinho, sabe assim, cheirar as suas mãos e mesmo assim o cheiro
Ah, é mesmo. Hum. Sei, sei, sei fazer uma conchinha com a mão, assim não é, pra ele, hum.
Isso exatamente, você pode também fazer, eh, infusor com velhinha e tal, mas assim para ficar mais prático no dia a dia, assim, depois de escovar os dentes e fazer sua higiene ali final para ir dormir, esfregar o olhinho nas mãos, deitar na cama e dar uma cheiradinha em conchinha já está perfeito, sabe. Não fica uma coisa tão complicada. Hum?
Aham. Sabe que me ensinaram uma vez que eu tinha esquecido, você falando agora sobre isso me fez relembrar isso de fazer assim, ou ou um spray ou umas gotinhas no travesseiro de lavanda, esse mesmo que você falou.
Uhum. Sim, existem sprays especiais para colocar no travesseiro, geralmente de lavanda mesmo, tem alguns que são até um saquinho, tipo um pot-pourri com lavanda fresca dentro.
Hum. Ah. Sim, lavanda e Melissa, não é Melissa, se não me engano.
Melissa também ajuda, porque aí tem um cheirinho também relaxante, aromaterapia é uma coisa muito legal. Hum. Ajuda bastante, hum.
Ai, que otimo. Camomila. Ai, eu adoro gente, eu adoro, eu uso muito. Eu uso muito para dor de cabeça a menta piperita, eu nunca deixo faltar aqui em casa, mas eu sempre esqueço de comprar lavanda.
Ah, certo. Pois é, a lavanda e a camomila são ótimas aliadas, assim, nesse momento de relaxamento, de desconectar da da vida acelerada, né.
Uhum. Ai, eu adorei essa. Vou vou c vou já pôr na minha listinha para comprar o de lavanda, quando eu for, também, comprar de novo meu menta piperita, que está acabando. <chuckles>
Sim, e aí você você pode deitar na cama, sentir esse cheirinho. De repente, fazer alguma respiração relaxante, sabe. Por exemplo, respirar, eh, puxar o ar em 4, segurar 4, soltar em 4, e começar tudo de novo.
Aham. Ai, que legal. Olha
Porque isso vai botando o seu corpo num ritmo também, de desaceleração, sabe.
É, eu tenho eu tenho muita dificuldade em fazer esse tipo de exercício. Parece ser uma coisa boba, né, uma coisa simples, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. <chuckles> Eu não tenho não posso negar. E aí então
Uhum. Uhum. Certo. Mais um motivo pelo qual seria bom você fazer.
Claro, não, eu acho ótimo. Eu só preciso realmente, eh, de algo mais guiado mesmo, sabe, algo que me que me faça focar naquilo e permanecer, porque eu faço a primeira vez. Eu faço a segunda vez. Na terceira eu já estou pensando em outra coisa, já estou pegando o celular, sabe uma coisa assim. Eu não consigo focar.
Hum. Certo, certo. Olha, tem, vários aplicativos, inclusive alguns gratuitos e outros pagos, né, que nem o Calm, que ensina a fazer essas medica meditações guiadas. E tem muita coisa no YouTube também. O único problema do YouTube é que às vezes tem comerciais no meio, né.
Hum. Ai é verdade, aí te desperta, né.
Aí te desperta, exatamente, mas se você você pode procurar, eh, meditação guiada, sem comercial, sem intervalo, você vai achar também algumas dessas. E aí você só salva. <laughs> É.
Ai, que legal, tem isso, eu não sabia. Ai, eu não sabia. Eu vi também que tem tem uma série no Netflix que eu esqueci o nome.
Hum.
Eh, esqueci. Não me lembro. Mas que é isso mesmo, assim. Tem até um aplicativo dessa
Que é tipo acho que é como dormir. Que é da da da Calm. Exatamente desse aplicativo.
Ah, pode ser. Pode ser, então. Eu não sei eu não lembro mesmo o nome.
Ah. Tem um tem um bichinho, assim, com uma carinha feliz. Um solzinho, né. Isso. Exatamente.
É! Tipo uma bolinha, né, um <laughs> ah, esse mesmo! Esse mesmo. Você já tentou? Esse é bom? E eu você co você você acha que é legal?
Isso pode ser. Pode ser s um super aliado, com certeza. É, a Calm é uma das empresas mais reconhecidas, assim. Esse app é um dos mais reconhecidos pra essas meditações guiadas curtas, né, de respiração e tudo mais. E aí você vai ver. Tem, assim, pra ansiedade; pra insônia. 5 minutos. Eh, te tem v pra várias necessidades diferentes. Você pode filtrar pra várias necessidades diferentes, sabe.
Ah, que legal. Uhum. Ah, não é só essa pra respiração? Tem pra várias coisas?
Mm-mm. Várias coisas. Exatamente.
Puxa! Eu tô aqui com ele aqui na nos meus favoritos há tempos pra eu começar a colocar em prática e não coloco. Agora que eu sei que realmente é bom, vou começar agora a colocar em prática. <chuckles>
Isso. E olha. Geralmente tem um trial de 30 dias grátis ou pelo menos 2 semanas grátis. Então vale a pena experimentar e ver se você gosta.
Olha! Ai, que legal! Bom, eu vou eu vou primeiro fazer essa série da Netflix, que já é, né. Já tá ali dentro do pacote. E aí depois, se realmente eu gostar; se eu me adaptar, aí eu vou te vou testar o app também. Que legal! Olha, muito obrigada. Foi super legal. Eu realmente tive alguns insights e as suas dicas são excelentes. Eu vou começar a colocar em prática. Já pus na minha listinha pra comprar lavanda e agora vou começar a relaxar.
Uhum. Sim. Legal. Que bom. <chuckles> Adorei te ajudar também. Se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom? Até mais.
Tá bem. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.